Kak, aku mau minta saran, nih, aku, nih, ada masalah, eee, aku, nih, punya apa namanya, eee, di handphone, tuh, email kotak suara aku, kotak email-nya aku, tuh, banyak banget gitu. Aku, tuh, pengen bisa, kalau bisa, tuh, mengurangi tumpukan email dan notifikasi yang berlebih di handphone-nya aku. Kakak mungkin ada saran nggak, tuh?
Oke, gimana? Iya. Oke. Oke oke, wah ini, ya, eee, notifikasi yang akhirnya menumpuk gitu, ya. Eee, walaupun udah dibaca mungkin, tapi, eee, dia 1 hari penuh juga gitu, ya. Tadi khususnya dari email kamu gitu yang, eee, Kakak jelasin tadi. Oke oke, eee, sebelum kita bicara lebih lanjut, ya, soal mungkin tips-tips da dan juga saran yang bisa kita saling share gitu, eee, aku mau nanya dulu, nih, beberapa hal mungkin, ya, terkait dengan, eee, problem yang sedang kamu hadapi ini. Misalnya, kalau, eee, apa, ya, berapa banyak, sih, biasanya kalau misalnya bisa dirata-rata nih, apakah jumlahnya puluhan, atau bahkan ratusan, email yang masuk setiap harinya di inbox-mu? Bisa di ini enggak di, eee, deskripsiin lebih dulu.
Mhm. Mhm. Mhm. Iya kan? Mmm, banyak sih Kak, kalau misalnya untuk email yang langsung ke email aku, itu mungkin bisa sekitar 80 sampe 90, eee, email perhari. Itu belum termasuk spa spam ya, spam itu lebih banyak lagi, kadang-kadang spamnya bisa 100 perhari. Kalau notifikasi sih, seperti WhatsApp itu mungkin nggak terlalu banyak ya, atau Facebook itu nggak terlalu banyak, paling ya, se sedikit lah gitu.
Iya. Oke, banyak ya. Iya ya ya ya. Oke, wah itu, cukup lumayan ya kalau dalam 1 hari bisa sampai puluhan seperti itu, gitu. Tapi ini, eee, untuk e email yang memang kamu, apa ya, gunakan untuk menerima, ko eee, notifikasi itu, email tunggal kah? Atau ada email lain juga nih, yang mungkin kamu gunakan untuk, eee, tujuan lain ya, tap tapi dia juga sama nih, eee, me apa namanya ya, menambah gitu menambah penuh memori HP, dan juga mungkin, eee, efektivitas ya dalam, ya kamu menerima pesan-pesan harian gitu.
Mhm. Mhm, kalau untuk aplikasi sih yang kalau email, eee, aku nggak dapat notifikasi, tapi kan, tiap hari pasti aku buka email-nya aku. Cuman, kalau untuk yang dapat notifikasi itu biasanya WhatsApp. Nah yang paling banyak ya WhatsApp grup, biasanya grup, eee, pekerjaan, ada grup <chuckles> keluarga, eee, grup teman lah, teman, eee, bekas SMA dan lain-lain. Sama notifikasi kalau seperti saya juga ikutan kayak, eee, Hello Talks untuk, eee, belajar sama komunikasi sama orang asing gitu ya, itu juga kasih notifikasi juga sih, tapi kalau itu, tidak terlalu banyak gitu.
Oke, Oke. Wah, iya. Paham paham. Oke, deh. Oh, oke oke oke. Jadi dari WhatsApp juga, teru eee, terus juga email ya, yang e mungkin dari, eee, apa, dari perusahaan-perusahaan atau enggak dari tempat-tempat yang memang pernah, eee, merekam email ya, eee, me merekam email-mu dan mhm, itu secara berkala gitu ya. Mmm, mhm.
Mhm. Mhm. Kalau aku sih sebenarnya lebih, yang masalah itu tumpukan email ya, yang ada di, eee, apa, account account-nya aku gitu. Aduh banyak sekali dan aku tuh kayaknya, mau ngebuang, ragu-ragu. Kadang-kadang padahal mungkin tidak penting ya, cuman kayak promosi, eee, kalau misalnya kamu nanti belanja di sini dapat diskon, berapa gitu. Aku pikir gini, "Aduh ini, siapa tahu nanti aku mau belanja di sini," jadi aku tetap simpenin, padahal nggak tahu kapan aku mau belanja di situ, gitu. Aku simpen-simpenin jadi kadang-kadang
Oke. Oh, ya. Iya. Iya. Tanyain. Oke.
eee, email-nya aku tuh penuh gitu, account-nya aku tuh penuh gitu.
Oke, oke, nih aku penasaran juga ya, mmm, apa di samping memang tadi ya, eee, keinginan kamu untuk me me apa mungkin membuat lebih, eee, lebih ringan juga gitu ya, dan mengkurasi nih, eee, email kamu. Eee, biasanya tuh eh, pernah enggak misalnya ya sampai betul-betul, ya ketika kamu melanggan satu, eee, apa, eee, satu berita gitu ya, atau dari satu perusahaan, itu betul-betul, eee, ada di mana momen kamu akhirnya mencari gitu, dan itu ya, itu akhirnya betul-betul kamu, eee, kamu mena manfaatin dengan cara menyimpannya, atau memang itu hanya seperti apa ya, keinginan aja gitu? Wah, kayaknya nanti akan aku buka nih, tapi nyatanya nih di, eee, keseharian ya, setelah berapa minggu atau berapa bulan itu enggak pernah kamu buka lagi gitu. Eee, pernah enggak ya di kondisi seperti itu gitu?
Mhm. Eee, sering sih, Kak. Jadi kan <chuckles> aku udah simpen-simpenin, toh udah sampai sebulan ya, kagak dipakai-pakai juga gitu. Padahal mungkin promosinya kan biasanya ada limitnya, ya dia bilang, "Oh sampai akhir bulan ini," tapi karena ya kelupaan juga gitu, karena udah tau-taunya udah paling belakang emailnya, udah n nambah-nambah email tambahan yang lain gitu.
Iya. Oke oke. <laughs> Iya. Paham-paham. Mhm. Iya iya iya, tapi itu, eee, biasa terjadi sih, Kak. Aku rasa memang kita kan, enggak bisa lepas ya dunia digital itu dengan notifikasi dan juga, eee, apa, email ya. Terutama memang akun utama kita ya untuk, <sucks teeth> eee, memasuki nih menjelajahi dunia digital. Jadi wajar banget nih kalau Kakak, eee, merasa seperti itu, dan aku rasa itu perasaan yang sama juga dihadapi oleh banyak orang di luar sana, gitu ya, dalam mengelola email mereka. Nah, tapi, eee, mungkin yang mau aku tahu lagi nih, Kak. Kakak, eee, apakah memungkinkan nih untuk menyediakan waktu, misalnya dalam 1 hari atau mungkin dalam 1 minggu, khusus untuk mengkurasi email-email, gitu, Kak? Ada enggak sih ada atau ad ada kemungkinan enggak sih bisa menyediakan waktu untuk itu, gitu? Dalam keseharian Kakak.
Heeh. Mmm, ya bisa aja sih, sebenarnya kan, eee, mungkin malam hari atau, eee, setelah kerja, atau ya di weekend biasanya aku juga enggak ngapa-ngapain, santai. Ya, ada sih waktu untuk cuman kadang-kadang hanya perasaan, eee, ragu aja, gini, "Ini dibuang apa enggak ya?" Gitu. <chuckles>
Oke. Iya. Oke oke oke, aku paham, Kak. Jadi kekhawatiran itu ya yang akhirnya membuat ah eee, apa, eee, kotak masuk terus bertumbuh, gitu ya, terus menumpuk akhirnya pesannya. Oke, Kak. Nah, mungkin kalau sa aku boleh saran ya, Kak, ya, eee, bisa ya nanti kita lihat apakah bisa dicoba atau enggak, gitu. Ko di sistem email itu, mmm, biasanya ada nih, Kak, kayak, e pengkategorisasian gitu atau pelabelan yang, eee, sebetulnya itu untuk, eee, ya bisa kita gunakan ya fitur itu untuk memudahkan kita mengeliminasi nih pesan-pesan yang, eee, kira-kira akan kita butuhkan di masa depan. Nah, biasanya itu, dia ditandain oleh warna atau kita kasih judul. Misalnya ini akan, eee, misalnya ini tentang promosi. Nah, Kakak bisa tuh, eee, masukkan nanti email-email yang se eee, apa ya, yang berhubungan dengan promosi ke label tersebut atau ke kategori tersebut. Dan nanti, eee, itu bisa, Kakak evaluasi ulang, misalnya, eee, dalam sepekan atau, eee, mungkin sebulan sekali, gitu kan, itu masih relevan enggak? Eee, jadi Kakak enak nanti ketika mau menghapus tu bisa sekaligus, gitu, di satu, eee, apa, kategori tertentu itu, gitu. Nah, eee, sebelumnya, Kakak pernah mencoba kah cara seperti ini? Atau mungkin, eee, pelabelan dulu deh. Misalnya Kakak pernah mencoba atau mendengar ya tentang, eee, pengkategorisasian seperti pelabelan ini, eee, gimana, Kak? Pernah ada <sucks teeth> pengalamannya kah sebelumnya?
Mhm. M Mhm. Mmm. Mmm, belum sih. Saya belum pernah mencoba seperti itu ya, karena s email semua dijadiin satu aja sih. Tapi saya, eee, apa namanya, eee, terima kasih sekali nih, sarannya bagus banget ya. Eee, saya mungkin harus mencoba juga, gitu, melabelkan. Jadi kalau misalnya seperti Kakaknya bilang, gitu, kalau dikasih label yang ini khusus untuk promosi aja, jadi kan saya bisa langsung kalau misalnya, "oh, ini kayaknya udah lama nih emailnya, nih." Bisa langsung sekalian semuanya dibuang, begitu ya, Kak ya?
Oke. Iya. Betul, dan Kakak jadi enggak harus mengkurasi lagi dari nol lagi, Kak, gitu. Jadi, eee, apa, kalau kalau dicampur semua kan jadi satu ya, Kak, ya, itu Kakak ak eee, pas mau hapus harus lihat satu-satu lagi kan? Set setidaknya, mmm, harus terbaca semua gitu. Tapi kalau Kakak tadi bisa mengkurasi, eee, secara reguler, gitu kan, enak tuh. Jadi tinggal tunjuk mana kategori yang mau Kakak, eee, kurasi. Nah, tinggal fokus di situ aja gitu. Nah, mudah-mudahan sih itu bisa dicoba dan, eee, berhasil nih Kak, eee, ininya nih caranya gitu. Nah, Kak mmm, oke oke, mudah-mudahan ini ya, Kak, ya bisa dicoba nanti. Nah, eee, ada lagi nih, Kak, yang b juga bisa Kakak terapin tadi untuk mungkin juga, eee, apa namanya, ya menghindari tadi ya, eee, hal-hal yang akhirnya dia jadi menumpuk gitu untuk, eee, apa, email, eee, kotak masuk. Nah, Kakak bisa membiasakan diri untuk, eee, me segera menghapus ya. Kalau misalnya itu memang, eee, de sekiranya tidak akad di ya betul-betul enggak akan Kakak lihat lagi ya. Jadi, eee, kadang-kadang kan, "Ah, nanti aja deh hapusnya." Nah, penundaan-penundaan kayak itu kan membuat akhirnya, eee, jadi berat ya, Kak, ketika menghapus harus di eliminasi lagi gitu. Padahal ada pesan-pesan yang sejak awal tuh, eee, kita tahu enggak akan kita buka lagi dan cukup, eee, sudah diterima informasinya. Nah, itu bisa dihapus. Nah, mungkin bisa tuh dil e kit eee, dilatih untuk membiasakan hal tersebut gitu. Nah, kalau itu tuh memungkinkan enggak untuk Kakak ya? Eee, saran seperti itu, gitu.
Mhm. Betul betul. Mhm mhm. Mmm. Bagus sekali sih. Mhm. Oh. Heeh. Eee, memungkinkan sih ya, eee, tapi mungkin ya an saya ragu-ragu juga sih, kadang-kadang, udah baca dan kayaknya tau gitu, ini kayaknya mungkin nggak dipakai, tapi masih ragu-ragu untuk, eee, untuk ngebuangnya gitu. Tapi mungkin, e dengan mendengar penjelasan Kakak tuh, kayaknya saya harus meyakinkan diri. Kalau ini nggak kepakai, memang harus segera dibuang gitu. Jangan ditunda-tunda gitu ya.
Mmm, oke. Iya. Oke. Segera dibuang. Iya betul, karena nanti jadi tambah berat lagi Kak, untuk meng apa namanya, mengkurasi tadi itu ya. Nah oke Kak, mudah-mudahan, eee, ini juga bisa dilatih ya Kak ya, eee, untuk membiasakan langsung menghapus pesan yang memang tidak akan digunakan lagi gitu. Nah mungkin kalau boleh, eee, berikan saran terakhir nih Kak, eee, yang bisa Kakak coba juga, mungkin untuk menyediakan waktu nih Kak. Misalnya sepekan sekali, atau bahkan kalau Kakak bisa sat e set e setiap hari ya ma Kak, misalnya di sore hari nih, Kakak plot waktu 15 menit aja, gitu kan. Untuk, sekedar membuang nih, pesan-pesan di hari itu yang kira-kira tidak akan atau tadi, eee, sekaligus mengkategorisasi nih. Jadi sambil dikategorisasiin, dimasukin ke label yang mana, sambil Kakak juga menghapus pesan-pesan yang memang, eee, tidak akan dibaca lagi gitu. Nah, itu gimana Kak kira-kira, eee, saran terakhirku apakah memungkinkan nggak ya, untuk dilakukan, sama Kakak juga gitu.
Hmm. Hmm. Hmm. Eee, saya akan usahakan sarannya Kakaknya, karena menurut e saya sarannya bagus banget. Jadi, eee, apa namanya, kalau mencoba setiap hari tetap di-review dan, eee, email-nya jadi supaya tidak menumpuk begitu, ya. Terima kasih banget, nih, untuk waktu dan saran Kakaknya, tipsnya bagus-bagus banget. Saya akan mencoba, mulai hari ini, semua yang email-email yang tidak perlu akan saya, eee, apa namanya langsung dik langsung dibuang aja begitu, tidak ditumpuk begitu. Terima kasih banget loh Kak, <chuckles> atas sarannya.
Mmm, oke Kak. Oke. Iya iya iya. Ternyata butuh keberanian, ya, untuk, eee, untuk melatih seperti iya, sama-sama Kak, sama-sama Kak. Terima kasih juga, nih, udah mau cerita, mudah-mudahan bisa membantu Kak, sarannya dan bisa membuat Kakak jadinya lebih, eee, ringan lagi, nih, ya, menghadapi mungkin persoalan notifikasi dan email yang numpuk ini, ya, Kak, mudah-mudahan.
Iya. <laughs> Iya. Terima kasih Kak. Nanti kalau ada apa-apa lagi saya boleh mencari Kakak lagi, kan?
Oh, boleh-boleh nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, ya, Kak, tentang ini. Oke Kak.
Iya. Terima kasih Kak, dan sampai jumpa lagi.
Sampai jumpa lagi Kakak. Sama-sama, terima kasih.